Ang saklap naman nyan, 'tas tuwang-tuwa pa siya. 'Pag ako yun anak ko yun nagalit na talaga ako.
Oo tuwang-tuwa pa siya kahit kahit uy, Diyos ko! Kahit ako. Ako hindi ko talaga tinuturuan 'yong anak ko na magsinungaling. Sabi ko, "Kung ikaw ang nakasira, kung ikaw yung nagsimula ng away, aminin mo," na sabi kong ganyan sa kanya. Sabi ko, "Mag-sorry ka, hindi puwede 'yong kung ikaw na yung nakagawa ng mali, ikaw pa rin yung parang galit." Sabi ko, "Ayokong ganon." 4 years old palang anak ko pero tinuturuan ko na siya ng magandang asal.
Oo, magsabi ka oo tama naman. Oo. Dapat lang. Lalo na kapag nakapalibot ka sa mga ganyang klase ng tao.
Ayoko ng ano ay Oo. Buti nga ngayon naka-ano na kami ng partner ko, naka ah <clicks tongue> bukod na kami. May peace of mind nako.
Dapat Bukod pero malapit malapit pa rin?
Ay hindi! Malayo kami ng konti. Oo mga ano? Isang sakay ng tricycle ganon. yung ba tinitirhan namin. Oo tsaka okay lang.
Nasa ah malayo na ah, oo. Ah malayo, at least. Kasi medyo mas mahirap kapag nasa paligid mo rin siya. 'Yun siyempre ah makikita at makikita yun ng anak mo yung pano siya magsalita, kung pano siya magkuwento. Lalo na kapag merong ano na?
Oo totoo yun, mhm. Mhm, oo. Yun nga eh, alam mo alam mo? Ang pangit ngang pakinggan nung ano? Mga salita niya kasi palaging may mura yung ganun. Parang
May isip na yan. 'Yon lang, 'tas 4 na taon pa lang yung anak mo.